Yalnızlık hissini ilk fark ettiğinde genelde neler oluyor, hangi düşünceler ya da fiziksel şeyler aklına geliyor, bir örnek verebilir misin?
Iıı, aslında bakarsan, eee, yalnız hissettiğimde genel olarak evet, genel olarak bana bir üzüntü çöküyor diyebilirim. Biraz melankolik olabiliyorum. Yani, eee, bir yandan da yalnız hissetmek hoşuma gidiyor. Yani, yalnızlık demiyim de, emm, kendi ba başıma vakit geçirmek diyebilirim.
Hımm. Hı hı. <clicks tongue> Anladım. Eee, yani, bazen diyorsun ki yalnızlık, eee, hem istemediğim bir şey bazen de s bir seçim olarak tercih ettiğin bir şey olabiliyor. Peki, ımm, istemediğin durumdan konuşabiliriz örneğin. Eee, yalnızlık seni mutlu e mutsuz ettiğinde diye düşünelim. O zamanlarda bu duygunun üstesinden gelmek için hemen uyguladığın bir rutin var mı?
Hı hı. <clicks tongue> Evet. Şöyle aslında bir rutin diyemem ama, emm,e bazı yaptığım şeyler var diyebilirim, her zaman değişiyor. Mesela, eee, ben buna genel olarak şey diyorum, hani, kendine kalmaya dayanmak. Hani
Hımm. Güzelmiş. <chuckles>
evet. Emm, bazen müzik dinleyerek, eee, bazen, emm, film izleyerek, eee, bazen kitaplar okuyarak ya da bir şeyler yaratmaya çalışarak, eee, resim çizerek mesela ya da yemek yaparak, bir şekilde kendi kendimle vakit geçirerek aslında, eee, bunu aşmaya çalışıyorum.
Hı hı. Güzelmiş. Bir de bunu sosyal medya açısından da düşünmek istiyorum aslında. Yani, sosyal medya sence insanları daha mı yalnız yapıyor yoksa sosyalleşmeye artısı da var mı? Ya da sen sosyal medyayı yalnızlığın üzerinde nasıl bir, eee, deneyim yarattığını düşünüyorsun?
Şöyle, eee, bu benim için biraz daha, emm, derin bir konu. Çünkü bence, eee, sosyal medya söylendiği gibi insanı, eee, çok yalnızlaştıran bir şey değil ama, emm, şu şekilde diyebilirim, biraz
Hımm.
Imm, nasıl desem, gerçek olmayan bir sosyallik, eee, bana göre yapay bir sosyallik, çünkü insanlarla yüz yüze olduğun zamanki sıcaklığı vermiyor sana. O yüzden.
Hımm. <clicks tongue> Yapay gibi. <clicks tongue> Doğru. Peki, kronik bir şekilde mutsuzluk ve yalnızlıktan kaynaklanan mutsuzluğu yaşayan biri ya da belki de böyle bir deneyimi sen de yaşamış olabilirsin. Profesyonel destek aldın mı ya da çevrende böyle bir destek alan birine şahitlik ettin mi? Sence iyi geliyor mu?
Hı hı. Şöyle, emm, bence zaten yalnız kalmak, eee, insanlara ait özellik bir değil. Biz sosyal varlıklarız ve yalnız kalmak insanı depresyona itebiliyor gerçekten ama, eee, bence, eee, yalnızlığı kabullenmek gerekiyor, hani, suçlamak yerine. O zaman, eee, bir destek almak yerine kendi kendine aşmış oluyorsun ama, eee, eğer gerçekten buna hazır hissetmiyorsan yalnızlığı kabullenmeyi, eee, destek alabilirsin. Ben bunun için, eee, destek aldım diyemem ama, eee, daha farklı şeyler için aldığım olmuştu. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Anladım. Eee, bir de tabii ki sosyal medyadan bahsetmişken aklıma geldi. Biliyorsun, böyle, dating app'ler var. Eee, insanlar romantik bir ilişki kurmak için sosyal hayatında kendine uygun birini bulamadığında bunlara da başvuruyorlar. Sence bu, eee, uygun bir yöntem mi ya da insanlar buradan gerçekten o yalnızlıklarını aşarak çıkabiliyorlar mı? Yoksa sence geçici bir çözüm mü ya da belki de yalnızlığı daha da, emm, katmerleyen bir şeye de dönüşebilir mi?
Bence, eee, bunun tam bir cevabı var mı, emin değilim. Şöyle ki, eee, şu an 21'nci yüzyıldayız ve gayet normal, insanlarla internet üzerinden tanışıp buluşmak, eee, bana çok normal geliyor. Eee, hatta kuzenim bile, eee, bir, eee, buluşma uygulamasından, eee, biriyle evlendi diyebilirim. <chuckles> Çevremde bunu yapan çok var. O yüzden bana artık çok normal ve doğal bir şey olarak gelmeye başladı. Eee, ama bazı arkadaşlarım da mesela bundan gerçekten hoşlanmıyor. Çünkü, emm, birazcık da erkek tarafından diyeyim, kadınlar genelde hoşlanmıyor. Emm, bazı kadınlar erkeklerin davranışlarından hoşlanmadığı için, emm, rahatsız, eee, ama onun dışında ben gayet, eee, normal biliyorum. Yalnızlaştırdığını düşünmüyorum bir insanı.
Evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani, evet sosyal medya özellikle bu dating app'lerden bahsettiğimizde orada gerçekten çok kötü deneyimler yaşayan insanlar da oluyor ve bu, onları karşı cinse karşı ekstra uzak tutmak için bir neden hâline de gelebiliyor ama senin de yine bahsettiğin gibi, eee, dating app'lerden buluşup, tanışıp evlenen insanlar ve çok mutlu olan insanlar da var. Eee, gerçekten, eee, dediğin gibi. Peki, yalnızlıktan bahsederken bir de bunun tercih edilmiş bir yalnızlık boyutu olduğunu da söylemiştin konuşmanın başında. Peki, bunu nasıl, eee, anlatırsın bana? Yani, tercih ettiğin yalnızlığı nasıl tanımlıyorsun veya o yalnızlık biçimi sana mutluluk mu veriyor? Ne yaşıyorsun? Bahseder misin?
Evet. <giggles> Şöyle, eee, şu sıralar mesela ben tercih ettiğim bir yalnızlık içerisindeyim ve, eee, bu duru bununla da huzurluyum. Çünkü kendimle yaşamaya, kendimle barışık olmaya ve kendimi anlamayı öğrenmeye başladım bu süreçte. Eee, çünkü bence hayatında biri olduğunda, eee, senin 2 kişilik düşünmen gerekiyor. O zaman kendini tanımaya pek vaktin olmuyor ama hayatındaki insanı tanımaya çalışıyorsun, eee, ve, eee, ya da, eee, o karşıdaki kişiyi mutlu etmeye çalışıyorsun ama kendini mutlu etmeyi unutuyorsun. Eee, böyle olduğu zaman işte sıkıntı. <chuckles>
Hı hı. Hımm, anladım. Anladım. Yani, yalnızlık aslında insanın kendisini de tanımasına fırsat sağlayan bir şey. İnsana bir alan açıyor, diyorsun. Anladım. Eee, peki, yalnızlığı, eee, mesela yaş olarak da yaş olarak ileri insanlar bakımından da düşünebiliriz. Eee, örneğin yaşlı insanlar, eşlerini kaybetmiş kişiler ya da çocukları artık kendi hayatlarını kurmuş insanlar var biliyorsun. Bu insanların hissettiği yalnızlığın üstesinden gelmek için ne gibi yollara başvuruyorlar sence ya da çevrende böyle bir yalnızlığı deneyimleyen biri var mı?
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Şöyle, eee, genelde, eee, yaşı, eee, ileri olan insanlar, genelde çocuklarıyla, torunlarıyla vakit geçirmeyi seviyor. Ama herkesin de kendi işi gücü olduğu için ona, emm, yani, çok vakit ayıramıyor büyüklerine, sevdiklerine. Herkes için söylemiyorum ama çoğunlukla böyle bence. Benim izlemlediğim kadarıyla ve, eee, etrafımda çok olan görmedim. Eee, hani, benim etrafımdaki çevrede, eee, genelde zaten Türk aile yapısında büyükleriyle olmak, onları ziyaret etmek, eee, çok genel bir şey. Eee, ama, eee, yabancı arkadaşlarımda gördüğümde bö bu çok yok açıkçası.
Hı hı. Doğru. Yani, yabancı arkadaşlarında, yani, yabancılarda, Türk olmayan insanlarda diyebiliriz ya da, eee, yaşlılar yalnızlıklarını çok yoğun yaşamıyorlar mı diyorsun?
Hı hı. Şöyle genelde eşleriyle geziyorlar. Yani, eee, benim fark ettiğim onlar, eee, bir bağımlılık görmüyor. E eşleriyle, kendi arkadaşlıklarıyla, arkadaş çevreleriyle geziyorlar. Hani, kendi yaşıtlarıyla vs. o şekilde geziyorlar. Ya, ben onu gözlemledim.
Hıı. Anladım. Doğru. Aslında dediğin çok doğru. Çünkü, eee, biz, kendi kültürümüze baktığımızda yaşlı insanların, eee, sanki sosyal bir hayatı çok olmazmış gibi düşünüyoruz biz ama başka kültürlerde aslında yaşlıların da kendi içinde bir komünitesi olduğunu, sosyalleştiğini, kendi yaş grubuyla, eee, çeşitli etkinlikler yaptığını da görüyoruz. Dediğin bu farklılık aslında gerçekten önemli. Peki, eee, şunun hakkında bir bilgin var mı? Mesela bazı insanlar, eee, yalnızlıkları kronik bir boyuta ulaştığı için başkaca, emm, alışkanlıkları ediniyorlar. Örneğin, belki duymuşsundur; biriktirme hastalığı, sürekli eşya biriktiriyorlar ya da, eee, bir hayvan sahipleniyorlar ve o hayvanla belki de sağlıksız diyebileceğimiz şekilde bir bağımlılık ilişkisi kuruyorlar. Sen, bu konularda bilgi sahibi misin ya da ne düşünürsün bu konular hakkında?
Hı hı. Evet. Hı hı. Şöyle diyeyim; ııı, tekrardan dediğim gibi gerçekten yalnızlık insana mahsus olan bir şey değil. Hani ben, emm, şöyle, hani, yalnızlığımı seviyorum derken bir ilişki içerisinde olmadığım zamanlardan bahsediyorum ama arkadaşlarımla mesela hep beraber olmayı her zaman sevmişimdir ve bu tarz şeyler, işte, eee, hastalık seviyesine geldiğinde, eee, destek alman gerekiyor dışarıdan ya da seni seven, tanıyan insanların sana bu desteği sağlaması gerekiyor. Çünkü bazen sen olayın içerisindeyken, eee, yaşadığın şeyin gerçekliğinin farkına varamıyorsun, ııı, aynen. Çok zor.
Hı hı. Evet. Kesinlikle. <smacks lips> Eee, özellikle yaşlı insanlar için, eee, benim bildiğim kadarıyla, eee, yaşlı bakımevleri, huzurevleri ya da psikolojik destek veren bazı, eee, enstitüler var diyebiliriz. Eee, bu konuda da sağlık çalışanları sanırım bunun için daha doğru tercih olacaktır. Peki, emm, <smacks lips> yalnızlıktan bahsettiğinde, örneğin bir kişi birinin kaybıyla başa çıkarken, hani, bu, emm, seçilmiş yalnızlıktan bahsettik ya, çok sevdiğin bir yakınını kaybettiğinde onun, eee, getirdiği yalnızlığı seçen insanlar da var ama bu senin seçtiğinden birazcık daha farklı. Örneğin, ben seçilmiş yalnızlığımla mutluyum dedin ama bunu seçip ke o acıyı daha da yaşamak, daha da yoğun yaşamak için seçen insanlar da var. Sen bu, bunun hakkında ne düşünürsün? Sence bu doğru bir yaklaşım olur mu?
Hı hı. Evet. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Bence bazı insanlar gerçekten, eee, na tabii herkesten, eee, söz etmiyorum. Yalnızlığı, eee, kendilerini bir şekilde cezalandırmak için mi kullanıyorlar ya da, eee, kendilerini mi suçluyorlar, eee, kayıpları yüzünden? Eee, bu yüzden e o yalnızlığa kendini, eee, mahsur bırakıyor ya da o tarz bir şeyler olabilir. Ama, ımm, yani, yine destek alınması gereken bir konu bence bu, hani
Hıı. <tsk> Evet çünkü giden birinin aslında tekrar orada olmayacağı duygusuyla başa çıkamama hâli gibi belki de düşünebiliriz bunu. Haklısın. Peki, yalnızlığımı seçtiğim zamanlardan, eee, bahsetmiştin. O durumlarda, mesela, böyle, yalnız başına dışarı çıkıp bir şeyler yapmayı sever misin? Çünkü pek çok insan, eee, bunu biraz garip bulur. Düşünsene, kafelere gittiğinde, mesela, hep, iii, bir arkadaşıyla ya da sevgilisiyle oturan insanları görürsün. Sen tek başına dışarı çıkmaktan keyif alıyor musun?
Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Konunun buraya gelmesine çok sevindim çünkü ben bunu gerçekten çok seviyorum. Kendi başıma alışverişe gitmeyi, kendi başıma kahve içmeyi, ııı, spora gitmeyi, yürüyüşe çıkmayı gerçekten çok seviyorum ve, eee dediğim gibi, eee, kendi kendime kalmaya, dayanmaya başladığımdan beri daha mutluyum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bazı insanlar bunu garipsiyor ama ben kendi kendime sinemaya da gidebiliyorum. Yani, hiç, eee, beni rahatsız etmiyor.
Harika. A, süpermiş. Gerçekten enteresan çünkü senin de söylediğin gibi, tek başına dışarı çıkıp, eee, bir aktivite yapmak genelde sanki çok istenmeyen bir şeymiş gibi görülür. Eee, ve hatta, eee, çoğu insan da eb herhangi biriyle dışarı çıkmak için de çok fazla sevmediği bir arkadaşıyla bile çıkmayı tercih edebilir sırf yalnız olmamak için. O yüzden seni bunu seviyor olman güzel. Peki, eee, bunu yapan başka arkadaşların var mı? Yoksa sen kendi sosyal çevrende bundan keyif alan tek kişi misin?
Evet. Eee, açıkçası bunu yapan arkadaşlarım yok sanırım, birçok arkadaşım, emm başka insanlarla, eee, beraber olmayı tercih ediyorlar. Eee, ama kardeşim, kardeşim he kendi kendine takılmayı seviyor mesela. Eee, o biraz benim gibi ama arkadaşlarımda pek görmedim açıkçası.
Hı hı. Anladım. Yani, o zaman, eee, aslında çok da yaygın bir şey olmadığı konusu burada yine netleşmiş oldu. Çünkü dediğin gibi, yani, eee, sosyal çevrelerimize baktığımızda aslında insanların daha çok bir arada vakit geçirmek üzerine planlarını yaptığını görüyoruz ve yalnızlığı bir seçim olarak yapmak, bundan da keyif almak gerçekten çok fazla rastlanan bir şey değil. Eee, ben sana çok teşekkür ederim. Gerçekten yalnızlık gibi böyle kimi zaman iç karartıcı olabilecek bir konuda çok güzel bir sohbet, eee, ettik seninle. Cevapların için de çok teşekkürler. Hoşça kal.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Ben de teşekkür ederim çok sağ ol. Görüşmek üzere.
Hoşça kal.